あ。そうなんですね。それでこう、どうですか？あの、ね、年月が過ぎて、こう、なんだろう、じご自身もね、年齢を重ねて、例えばこう、仕事を始めたりとか、そういうまあ、アルバイトでも何かしら収入を得たりとかすると、こう、ふと思い出すというか、そんな感じですか？うん。
はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 そうですね。まあ折に触れて、思いやっぱり自分で仕事しゆするようになって生活するようになると、ほんとに、ああ、たいし切なことだなって思うんですけど。特にやっぱり最近ちょっとね、あの、も物価が上がったり、その税金がね、苦しかったりとかすると、なるほど、このま、出づるを制すっていう、そこが一番やっぱり大事なんだなって思って。
はい。 うーん。 そうですよね。うん。 はい。 ああ、すその出づるの方に当たるっていうのは、こうあれですよね。まあ
えと、出費っぽい、出費とか、その無駄遣いとかなんですけど。
うんうんうん。ああ、そっか、こうね、税金とか最低限かかる生活費ってもう、しょうがない、コントロールできないっていうんですかね、自分では。
うん。 そうなんです、うん。
じゃあ、それ以外をコントロールするしかないんだなっていう、ことですよね。うんうん。はい。
はい。 そうですね。だから、まあ